À, tức là bạn vẫn muốn là được đi ra na những cái chỗ công cộng tiếp xúc với nhiều người nhưng mà không bị hoảng loạn nữa, đúng hông? Chứ không Ô kê nè, mình hiểu rồi. Thật ra á thì, ờ, những cái triệu chứng của bạn khi mà bạn diễn tả á, thì nó cũng chưa có đủ rõ ràng để kết luận đó là một cái bệnh lý liên quan tới tâm lý. Tuy nhiên nó cũng là một trong những cái triệu chứng thể hiện ra bạn có thể bị những cái bệnh tâm lý ở cấp độ nhẹ, khi mà chưa có dẫn chưa có dẫn đến rối loạn lo âu, hay là hoảng loạn. Tức là nó có nhiều cấp độ của nó, rồi cái mức nặng nhất là trầm cảm nè bạn, đó. Thì, à, thì nó vẫn chưa có rõ ràng. Tuy nhiên á thì, ờ, đầu tiên á bạn cũng có thể tìm cách để khắc phục từ từ chẳng hạn, cái việc khi mà hoảng loạn như vậy á ừm, ừm, những cái triệu chứng đó nó có thể được khắc phục nếu như bạn, à, bình tĩnh, điềm tĩnh và bạn thở sâu, thở đều, và lúc đó thì cái dây thần kinh của bạn cũng sẽ không có bị tác, ưm, tác động quá nhiều á. Nên là cái việc mà bạn tập cái cách thở, hít thở như thế nào đấy để điều chỉnh được cái, á, ừm, cái hơi thở của bạn, từ đó nó tác động cái lây dây thần kinh, nó rất là quan trọng. Thì hổng biết có bao giờ bạn tập hít thở chưa? Thông qua ngồi thiền nè hoặc là những bài, à, yoga nhẹ nè?
Đúng rồi. Ừm, chuẩn luôn, chuẩn luôn. Ừm, ừm. À. Ừm. Mình hiểu này. Ừm. Ờ, những cái mà bài tập về hít thở thì đúng là mình chưa thử qua bao giờ bạn ạ. Nhưng mà đúng là mình cũng đã từng nghe nói rất là nhiều người nói rằng cái việc mà hít thở sâu ấy sẽ giúp mình giảm đi cái sự lo lắng, giảm đi cái sự hoảng loạn và căng thẳng luôn này. Và mình nghĩ rằng là cái này cũng là một cách rất là hay. Và khi mà nghe bạn đề cập đến ngày hôm nay nha, mình nghĩ rằng, ồ, tại sao mình không thử xem vào những lần sau. Và mình đoán chắc là đây là một cách nó cũng vô cùng là đơn giản, dễ làm mà có lẽ là nó cũng có một cái tác dụng kha khá đối với cái việc có thể giúp mình bỏ đi được cái cơn hoảng loạn bất chợt khi mà ở nơi công cộng đó bạn.
Ừm. Chính xác đó bạn. Ô kê nè. Đúng rồi đó bạn, cái việc mà là não với lại là hệ thần kinh của bạn khi mà, ừm, được trấn tĩnh, trấn an lại á thì, ờ, sẽ, a, bớt được cái cơn hoảng loạn và để có thể được bình tĩnh, điềm tĩnh á thì cái việc hít thở cũng rất là quan trọng. Thì hy vọng là bạn cũng có s thể tập yoga nè, hoặc là tập thiền để hít thở nè. Ngoài ra đó cái việc á n mà bạn đảm bảo cho bạn có một cái sức khỏe tinh thần tốt, nó cũng hỗ trợ cho cái việc là giảm cái cơn hoảng loạn rất là nhiều. Ừm, điển hình như là những lúc nào mà bạn cảm thấy vui thật là vui, bạn cảm thấy hớn hở, háo hức nè, hoặc là bạn có động lực trong một cái điều gì đấy á, thì cơ thể của bạn sẽ tiết ra những cái hóc môn, à, tăng cái sự hạnh phúc. Ví dụ như endorphin nè, rồi, à, à, dopamine nè. Những cái hóc môn đó đó, nó làm cho bạn cảm thấy vui vẻ hơn, hoạt bát hơn và chắc chắn là nó sẽ giảm đi kênh rất là nhiều cái, à, sự lo lắng hoặc là hệ thần kinh của bạn, à, ừm, ảnh hưởng bởi cái sự hoảng loạn. Thì cái việc mình giữ cho sức khỏe tâm lý của bạn ổn định nè, ví dụ như ăn đủ, ng ăn đủ, ngủ đủ, rồi, à, tập thể thao nhiều nè, cũng là một trong những cái cách đó đó bạn.
Ờ. Mình hiểu nè. Ồ, mình hiểu. Ồ.